Hum, ah, eu acho que eu gostava muito da Celeste, <chuckles> e, não sei, achava ela meio engraçada, assim, meio dramática, eh, isso, assim, mais velho, né, revendo, assim, o Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho ela a personagem mais engraçada, assim, mas
É, por quê? Ah, é verdade você co você viu quando criança, na época das VHS e agora eu imagino, que você não veja em VHS, né, como é que você vê?
Sim, ah, tem no YouTube, eu acho que todos os episódios do castelo Rá-Tim-Bum, deve ter no YouTube, assim, do no
Ah, tem no YouTube, isso é interessante de saber. <chuckles>
É, é que eu acho que na página mesmo da do canal da TV Cultura, eles disponibilizaram todos os episódios mesmo, assim, tá lá, pode, sim.
Ah, na página oficial da TV Cultura você pode, ah, isso é importante, porque ficar disponível para as crianças, uma criança fala pra outra, um pai fala para o outro pai, e tá sempre lá disponível, é interessante isso.
Sim. Sim. É, e também, não envolve pirataria, né, tipo, ah, eles deixaram disponível.
Isso, e paga o profissional, porque se você vê num canal de YouTube, que não é o do o canal oficial, não é o canal, né, é as pessoas envolvidas que estão ganhando, né. Não as outras pessoas que estão monetizando com isso, então é muito importante tentar ver pelo canal oficial.
Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim, é verdade, e e aí também, né, depois foi meio que parando de assistir de assistir não, de passar na televisão, então por isso que é importante, assim, já ter esse acervo, né, que é uma coisa muito importante, assim, pra cultura brasileira, né, eu acho o Castelo Rá-Tim-Bum.
É claro, porque é um programa que como você mesmo disse, né, trata a criança com respeito, não acha que a criança é só, eh, um consumidor em potencial, né.
Uhum. Sim, sim, e, eu acho que é e é isso, é uma, é uma programação, né, que marcou muito, uma geração inteira, assim, né, tipo pessoas assistiam à tv cultura
É verdade.
e eu até lembro, assim, que quando eu era mais jovem, assim, eu devia ter uns 20 anos por aí, eu fazia balé, eu era bolsista numa escola de balé, e uma vez a gente fez não, era uma escola particular, mas dão muito bolsa de estudos pra meninos, né, pra homens, né, pra
No municipal? É porque é raro, né, quando tem meninos dançando balé, talvez hoje em dia menos, mas teve uma época que era mais raro, eu tô falando isso, assim, no Brasil, né.
Sim, exatamente. Uhum.

Uhum. E com uma programação infantil de qualidade, né. Eu lembro que eu tinha ido na
Com certeza, porque não era uma programação que incentivava as crianças a consumir. Nada disso, era só estímulo mesmo da imaginação, né, dos personagens
Uhum. Exato. Sim, e aí eu lembrei que uma vez eu fui na exposição do Castelo Ra-Tim-Bum acho que na na primeira que teve, assim, que depois teve várias, né, lá é no no Brasil, né, em São Paulo, especificamente. Que eu lembro que tinha uma reportagem, assim, de uma crítica no jornal que era: "Castelo Ra-Tim-Bum respeita a inteligência das crianças".
Legal, é isso mesmo.
Sim. Porque eles faziam episódios, assim, meu episódio favorito é sobre um sonho. Aí tem um momento que vai lá na torre da Morgana e tudo, e ela está falando de Freud, para as crianças, sabe. Tipo então é
Caramba, falando de Freud para as crianças.
Exato, meu, é muito legal, assim, tipo, de transformar esses assuntos
Porque, olha só, não subestima a criança, não acha que a criança não é capaz de entender o Freud, por exemplo.
Exato. Exato, aí ela fala do subconsciente, dessa questão do sonho, né, de uma maneira muito lúdica mas falando do assunto, né, eh, ela não não esconde quem é o Freud, né, ela fala, assim, mesmo e é muito legal. Uhum, exato, isso que é o legal assim, não é meio que um conteúdo, eh, si
Isso é que é legal. E, assim, qual personagem, né, desse programa você gostava mais?